No, in realtà non è, ehm, un qualcosa per il quale ho capito che non facesse per me, ma bensì è proprio, ehm, un non riuscire, ehm, a trovare la metodologia giusta per portarlo avanti. Perché se io ci penso è qualcosa che desidero, però forse non non rie cioè non so come, mhmm, poterlo realizzare completamente. Ecco, forse è proprio questo.
Okay, questo Okay, okay, perfetto. Quindi fondamentalmente ti serve una, mhmm, forma di, ehm, motivazione nella realizzazione di questo tipo di una forma di come si può dire, di come riuscire a realizzare questa questa cosa, se ho capito bene, giusto? Okay. Ma si tratta, se posso chiederti, di un progetto di di lavoro, di un progetto di vita?
Mh, sì. S s sì, sì. No, no, no, si tratta proprio di, mhmm, un progetto lavorativo.
Okay, okay, perfetto. E tu sei, v uhm, diciamo, nell' ambito ehm, questo progetto è nell'ambito del del tuo lavoro abituale, ehm, diciamo, della tua professione o prevederebbe un cambiamento proprio radicale, quindi di
No, no, no, no, si tratta no, si tratta, scusami se ti interrompo, si tratta proprio di un lavoro mio, cioè del mio lavoro principale, ecco, quindi non non sarebbe un cambio drastico di vita o di abitudini, ecco, questo no.
Certo.